Difícil de desfazer, tem que tomar cuidado pra pra não quebrar, não machucar. E quando, ah, u às vezes tem o o lixeiro que que é u um um caminhão especial que que vem pra pegar coisas grandes, tá.
Aham.
Eh, um o lixeiro não quis levar o aquário embora, ainda deixou uma um um alerta num papel colado no aquário, dizendo que: "não pode jogar fora o aquário, por causa que tem riscos", né, de quebrar e machucar as pessoas. Então
Ué. E como é que você se desfaz disso agora? Você tem que levar, tipo, num num cemitério de vidros <chuckles> num num num ferro-v num não ferro-velho, né, mas algum vidro-velho, né, como seria, assim.
<laughs> Pois é. É. Pois é, então, você entende? Eh, então a a a e e tem muita coisa na garagem nessas situações, assim, especiais, então o aquário é uma delas. Mas eu acho que você falou um negócio legal, é procurar grupos hoje em dia tem as redes sociais, né. Então você tem que procurar grupos, ah, do assunto. Então, se eu procurar um grupo de pess de pesso o hã, de pessoas que têm um hobby, né, de ter aquário, ter peixe, ou animais, e tudo mais, eu tenho certeza que vão querer esse aquário, que é enorme, porque
Exato. Com certeza, um aquário gigante, assim, ele é até caro, né, para uma pessoa pra uma pessoa
Pois é. É, vai numa loja, eh, de de de animais, de peixe, essas coisas aqui, eh, um aquário desse não vai custar n não vai custar menos do que $300.
Olha aí, $300 é muito dinheiro, né.
Tudo bem, novo, né, novo. Mas você imagina uma pessoa que
Sim, claro. Mas você está querendo doar, você não está querendo vender, né. Então uma pessoa que que às vezes, né, ah, $300, ela compra de peixe e bota no aquário, se ela tiver que ganhar o seu, né.
É! É verdade, é verdade. Não é? Não é? Pois é, olha, gostei da sua dica, procurar grupos, usar a rede social. O único problema é que me falta um pouquinho de tempo, né. Então talvez, eu tenha você falou uma coisa no começo, que eu gostei desse conselho, é fazer, tipo, um levantamento do que eu tenho na garagem.
Uhum. Exato, exatamente. Pra saber o e se não, e também você pode separar, por exemplo, bota, sei lá, para o lado esquerdo o que fica, e para o lado direito o que vai. E aí você vai separando, e e você consegue ir se desfazendo das coisas aos poucos também, tipo, entendeu.
Pra saber os grupos que eu tenho que procurar, né. Eu tenho que procurar É. É. É, é verdade. Você sabe que aqui nos Estados Unidos tem o tal a gente vê isso muito nos filmes, né, tem o o garage sale, né. Então o pessoal vende toda tudo tudo tudo o que eu tenho aqui na garagem, por exemplo, eh, daria para vender num garage sale, mas aqui onde eu moro não pode fazer garage sale assim. Então
Aham. Aham. Ah, en tem ainda essas regras bairristas, né.

Você tem re toda razão você tem toda razão. E, porque é é difícil achar o canal, viu? Assim de distribuição, por exemplo roupa.
Uhum.
Também eu fico com eu fico com pena de jogar as coisas na lata do lixo. Então tem as roupas mais eh claro, roupa em boas condições, né. Roupa rasgada, isso vai para o lixo, mas tem roupas em boas condições, mesmo minhas roupas ou da gente aqui, eu vou guardando na garagem. Até eu penso: "Bom, vai aparecer alguém pra dar" e não aparece, né? Mas
Sim, claro. Uhum. Uhum. Então, isso aí que eu te falo, que às vezes, você pode encontrar ali um grupo de Facebook. Tenta procurar por esse nome, doação ou imigrantes assim. Porque geralmente uma pessoa que está imigrando, né, ela está começando a vida, e então assim
<chuckles> Sim. Tá. Principalmente, por exemplo, brasileiros, né? Às vezes É.
Brasileiro é, você pode até ajudar os próprios brasileiros, né, a galera lá da da sul da de onde você veio, né, que, poxa, com certeza, eu acho que você vai ficar, eh, bastante satisfeito de poder ajudar, né. Uma pessoa que, né, um dia você foi imigrante também. Você já mora nos Estados Unidos há quanto tempo?
Sim. Sim, sim. É verdade, é verdade. Uhum. Ah, muitos anos. Olha, mais de 20, viu? Mais de 20. Não, eu sou brasileiro eu sou brasileiro, eu sou de São Paulo.
Mas você não nasceu aí, pois não? Exatamente. Então, assim, então eu imagino que o começo possa ter si tido alguma dificuldade pra você, então assim, se você puder abençoar alguém né, evitar que que alguém tenha essa dificuldade, tenho certeza que você, parece ser um cara bacana, vai ficar feliz de poder ajudar, né?
Sim. E você quer um exemplo de uma coisa que eu tenho na garagem, e eu tentei jogar fora, nem o lixeiro aceitou? Nem o lixeiro. Você não vai não vai não vai não vai acertar se você quer chutar. Eu te tenho um aquário de acho que 150 litros, que isso foi um projeto do meu do meu filho, de muitos anos atrás.
Ué, como assim? Me Me conta. Aham. Sim.
E é um aquário enorme. E está lá na garagem, vazio, porque o é é grande, né? É vidro, então é uma coisa que você tem que tomar cuidado.
Aham. É difícil de se desfazer, né?